Ouais! Mais clairement. Pour le coup franchement, heu, vraiment, heu, ils ont réussi à trouver la la méthode pour du coup, bah, créer de la dépendance et faire en sorte que, heu, bah, tu vois, tu achètes bien, souvent, heu, tous les mois et que tu puisses pas te dire: «Mince je vais louper ça». Tu vois?
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Beh, oui, je comprends. Oui, oui, c'est tout, c'est tout à fait, heu, tout à fait compréhensible, heu, tu é tu é tu avais envie de, bah, de de continuer à à améliorer là, ton ton ton espace de jeu, puisque tu t'étais pris vraiment de un petit peu de de de passion pour ce truc-là, heu, sans sans te méfier au départ, quoi.
Ouais. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça, tu vois? Et j'étais à fond, tu vois, je construisais, heu, de super belles maisons, du coup bah comme j'avais plein de trucs, heu, c'était l'occasion de faire plein de trucs et en vrai, ouais, j'avais, heu, des belles pièces avec plein de décorations, des belles tables, heu heu, des lumières, heu, c'est incroyable, enfin c'était trop beau et tout, vraiment genre, heu, tu avais, heu, des, la customisation d même d'objets qui existaient déjà, enfin, heu, de base dans le jeu, tu vois, c'était pas tout le temps de nouveaux trucs. Donc tu vois, tu étais là, tu avais, heu, par rapport à un nouveau joueur, tu avais une belle cuisine et tout, tu vois? Enfin, c'était trop bien. Genre
Mmh mh. Beh oui. Beh, bien sûr. Ouais. Ouais! Ouais, j je comprends, je comprends mais <chuckles> Ça te faisait un petit peu, heu, rêver par rapport à à quelque chose, heu, que tu aurais pu, heu, posséder, heu, physiquement? Par exemple, enfin, ton ton ta ta future maison, ton futur intérieur, tu t'imaginais, en fait, heu, pour de vrai, dedans, non?
Mais vraiment, oui. En fait, tu vois, c'est ça qui était bien, c'est que vraiment j'étais là en mode: «Waouh» Enfin, j'adore, heu, tu vois, pouvoir, heu, bah, clairement, heu, me projeter, me dire: «Voilà ça, je peux, je pourrais faire ma maison comme ça et cetera». Tu vois? Et du coup, tu sais, tu tu avais même un peu cet aspect un peu jardin, finalement. Donc, tu vois, dans ton territoire, tu pouvais mettre, heu, des parcelles de de culture, heu, tu pou tu avais des petits monstres, en fait, qui te permettaient, heu, d'aller arroser, heu, de faire pousser plus vite et cetera. Enfin bref voilà, il y avait vraiment un truc un un peu sympa à faire et donc, tu avais, heu, bah, ton petit jardin, heu, tu vois, je faisais ma petite, heu, verrière, heu, avec, bah du coup le le skin des vitres que j'avais acheté, <chuckles> heu, pour ben, pour faire un peu des murs en vitre, quoi et c'était vraiment beau. Enfin, vraiment j'adorais ce que je faisais, en fait.
Bah ouais c'est ça. Mmh. Beh, bien sûr. Ouais. Mmh mh. Oui, oui. Beh oui! Mmh mh. <chuckles> Beh oui. Après, ç ça correspondait peut-être à, pour toi, à une période aussi où tu avais besoin de d'évasion, quoi, quelque part? Peut-être que dans ta vie de tous les jours, heu heu, beh tu a tu avais pas suffisamment justement de de choses qui te qui te faisaient plaisir, heu, tu avais envie, heu, justement, de de de rêver à une, heu, à une vie un petit peu idyllique, comme ça?

C'est ça, donc en fait, tu vois? Tu avais toujours accès, heu, à tout ce qui était gratuit, mais en fait ils rajoutaient des nouveaux trucs, donc tu vois? Parfois c'était, heu, des nouvelles chaises, des nouvelles tables, tu vois? C'était c'était beau tu vois? Donc moi ça m'attirait et j'ai commencé à chaque fois, bah, tu vois? Toujours, heu, tout avoir parce que bah, c'était assez simple pour moi d'avoir les choses, donc tu vois? Je donc je payais, je mettais peut-être, heu heu, 20 € et en fait j'avais les choses, tu vois? Enfin j'avais le le pack, heu, de décoration et cetera. J'avais beaucoup de chance, donc du coup nickel, tu vois? Je je pouvais construire, et cetera, et en fait tous les mois il ressortait, tu vois? Un un nouveau pack, soit décoration, heu, soit parfois de construction, voilà, et donc en fait, tu vois? Ça faisait de nouvelles choses à construire potentiellement, heu, de nouvelles choses à acquérir pour, bah, du coup bah décorer encore mieux ta maison, et cetera, et en fait je me suis dit: «Bon bah trop bien» tu vois? Et en fait, genre, heu, j'ai commencé à vraiment, bah, acheter à chaque fois, et comme du coup, je je trouvais ça nécessaire pour moi, mais pas vraiment nécessaire dans ma vie en général, puisque c'était du virtuel, tu vois? C'était qu'un jeu, heu, bah, du coup moi ça me dérangeait de pas avoir le 100 % des choses à construire, tu vois? Donc à chaque fois, tu vois? Dès qu'il y avait un truc, j'essayais de l'avoir, parce que je voulais absolument l'avoir, tu vois? Sauf que, bah, parfois, j'avais pas de chance et heu, j'avais tout sauf ça, heu, du coup je me mettais facilement à mettre 150 € par mois, tu vois?
Mmh. Ouais. Ouais. Je comprend. <chuckles> Oui. Mmh mh. D'accord. Ouais. Mais oui, bah oui, ils sont intelligents. <chuckles> Ouais. Mmh mh. Beh, oui. Ah, d'accord. Ouais. Ah, oui, effectivement, tu oui, oui, oui, c'est ça.
Sauf que c'est énorme. En genre 150 € enfin c'est ouf, tu vois? De mettre ça!
Beh, oui, pour, heu, pour quelque chose de de virtuel, comme tu dis.
Bah, ouais c'est ça, au final aujourd'hui je regrette, hein. Je crois que j'ai dû mettre un bon 1 500 dans le jeu quoi, heu, et honnêtement je regrette, enfin je je me sens mal juste à en parler, tu vois? Heu, parce que
Mmh mh. Ouais. Bah, tu sais, heu, oui, après, heu, je bon je je comprends que tu que tu regrettes, parce que c'est bon c'est vrai que c'est c'est une grosse somme, heu, maintenant, heu, je pense que tu peux te dire qu'il y a énormément de de personnes comme toi. Qui, heu, qui ont eu les les les mêmes envies, heu, et heu, et qui ont cédé un petit peu à à ce à ce souhait de d'améliorer leur, heu, leur espace de jeu. Heu, c'est qu'en fait, le ce ce jeu-là, il est il est très bien conçu, heu, pour, heu, pour créer un petit peu une, heu, un genre de de dépendance, quoi.
Ouais.